Eh, no dejen que se acumule, em, o sea, el trabajo, ¿no? Hay que irlo seccionando, hay para que tampoco se haga pesado, porque también me ha llegado e el la locura así de: "Hoy voy a ordenar todo". Y saco todo y, o sea, son las 6 de la tarde, yo sigo, este, limpiando la cocina, o sea, y es realmente muy cansado, ¿no? Entonces, si lo vas haciendo paulatino, este, creo que obviamente el trabajo es menor. Siempre va a estar tu tu tu, este, tu cocina ordenada. Este, y algo muy importante como te decía es hay que o sea, aunque nos cueste, hay que eh, li lavar sobre todo los trastes, que son los que tienen la comida para evitar, eh, ru eh, olores, para evitar animales, para evitar todo, este, pues limpiarlos, ¿no? Lavarlos. Y mis <chuckles> mis hijos se burlan de mí porque dicen que: “Hasta que no”. Ya sabes, el clásico trapito que ocupas para limpiar la cocina y tal: "Hasta que no está en el fregadero así bien estiradito, es que ya podemos irnos todos, ¿no?". Me
Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Sí, sí, sí. Dobladito. <chuckles> Sí, sí, sí. O sea, hasta ahí hasta ahí es donde se acaba por fin esta batalla, y ese ese es el símbolo de que la guerra se ha terminado. <laughs> No, pues
Exac exac exactamente, el broche de oro y, eh, <chuckles> y todos somos felices. <chuckles>
Sí, sí, sí. No, pues muchas gracias, la verdad, fíjate que son consejos muy buenos, y pues, sobre todo la la forma en como lo compartes, pues sí, no creo que a todo a todos hemos vivido lo mismo y, pues, nada. Muchas gracias, cuídate mucho y q